Kuwento mo naman diyan kung ano yung paborito mong pelikula, at bakit talaga yun ang tumatatak sa'yo?
Naku sisikapin kong huwag umiyak ah. <laughs> Pero <laughs> Pero yung paborito kong pelikula actually, ano yan, twenty nineteen pa to pero alam ko may sequel na pero pinipigilan ko yung sarili ko eh, panoorin eh, ito yung "Hello, Love, Goodbye", yan ni ni Kathryn at tsaka ni Alden Richards, 'yan.
Okey okey. Hmm. Oh I see. Ano ba ang natatandaan mo sa mga eksena na 'yan? <gasps>
Hmm. Hmm. Ay naku, um, feeling ko nga kapitbahay namin yung writer eh, kasi parang saktong-sakto naman. Ano ba naman, nagpaparinig ka ba? <laughs> Kasi nung pinanood ko yung pelikula na 'to, ano 'to, uhm saktong-sakto na medyo kakahiwalay lang namin, nag-mo-move on ako ng partner ko, at yung rason parehas kay Kathryn at Alden, mag-a-abroad. Ayan.
<laughs> <gasps> <laughs> Hmm. Oh naku naman. Ayan, na a paalala ko pa tuloy sa'yo. <gasps>
<gasps> Ikaw kasi eh. <laughs>
Oo nga eh, yun pala ang tumatak sa'yo. Eh kumusta naman nang talagang pinapanood mo siya, mag-isa mo bang pinanood 'yan, o may kasama ka pa rin?
True. Ay naku may ka ano 'yon kasi parang feeling ko, um nung natu-natuklasan ko na showing to 'no, sabi ko parang makaka-relate ako eh sabi ko sa kaibigan ko samahan mo nga naman ako baka kasi ano eh, kailangan ko ng tissue <chuckles> o kailangan ko ng panyo sa damayan mo naman ako eh siya naman, sama naman siya. Tingnan natin kung <laughs> anong mangyayari. Kadamay ko din kasi alam din no'n 'yong story namin nung um dati kong partner.
Mm. <chuckles> Mm. Naku naman. Eh ayan, may maibabahagi ka ba na paborito mong linya o eksena dun na hindi mo makakalimutan at mahihalintulad mo diyan sa wa-nakaraan mong relasyon?
Oh di yun na nga. Siguro yung um pinakapaborito kong parte is yung parang ano yung pinag-kait sa'min ng tadhana na si Kathryn at si Alden nakapag-usap, para mahimay-himay kung bakit sila maghihiwalay at kung gaano katindi yung pagtingin nila sa relasyon, ganyan. Siguro yung linya na nagustuhan ko dun eh yung linya ni ano, ni Kathryn na sabi niya, "I will always remember you as someone who let me chased after my dream." Siguro kasi
Mm. Ah, ang lalim.
Yun nga eh parang pangma pang-matalino ano <laughs> iningles pa. Pero sa tingin ko yun kasi mga gusto ko sanang marinig sa ex-partner ko 'no, nung nag-hiwalay kami kasi hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na pag-usapan yung paghihiwalay namin.
Mm. Mhm, kaya pala talagang tumatak sa'yo ang pelikulang 'yan at for sure tandang-tanda mo talaga lahat ng eksena at nakakaraming mga ah linya, 'di ba.
<laughs> <breath> Iyon nga, oo. Kasi parang relate talaga ako eh, tapos gusto ko din 'yong sinabi ni Alden na parang fe-feeling ko kasi nakaka-relate ako kay Alden, eh. So feeling ko, 'yon din dapat 'yong nasasabi ko sa kanya. Sabi kasi ni Alden do'n, "And I will always remember you as someone who believes that I can be more" kasi parang 'yung character ni Alden ilang beses na ulit na-nabigo sa pag-ibig, na sakripisyo 'yong ano 'yong pamilya ganyan, pero nag sumubok ulit, nagmahal ulit at hindi nawawalan ng pag-asa.
Mhm. Hmm. Mhm. Oo, 'yon naman ang importante for sure sinusundan mo din talaga kumbaga kung ano yung mga linya at iyan na-take mo ba yung mga linya sa true to life mo? Nagawa, nagagamit mo ba siya?
<laughs> <breath> <clears throat> Naku, I hope-I hope pero siguro more of ah, yung lessons 'yong nakuha ko 'tsaka siguro laking pagpapasalamat ko sa pelikula na 'to kasi ah, 'yong mga hindi ko nakuhang closure 'no, sa relasyon namin uhm, no'ng, no'ng panahon na 'yon do'n ko do'n siya, siya 'yong nag-comfort sa'kin 'yong closure na-nangyari sa movie na 'to, 'yon yung nag-comfort sa'kin sa mahirap na sitwasyon ko before.
Mhm. Mhm, naku mabuti naman at nakatulong ang pelikulang 'yan sa'yo para maka-move on ka no'ng mga panahon na nagkaproblema ang inyong relasyon. Oo, ayan, sa tingin mo ba, ano ba yung masasabi mo do'n sa mga artista katulad nga ni Alden at ni Kathryn Bernardo, gustong-gusto mo ba na sila talaga yung gumanap nung pelikulang yun?
'Yon nga. Mhm. <laughs> Yung relasyon, 'yon nga. <gasps> Ah siguro, uhm, nagustuhan ko na lang siya kasi silang gumanap pero hindi ko yung tipong kaya ko nagustuhan 'yong film dahil sa kanila. 'Di masyado, uhm, kasi hindi naman ako fan nung ng dalawa eh. Ah may mga mas gusto pa akong artista na na, 'sing edad nila ano. Pero dahil sa story na din na yun naging fan ako ng acting nila na kahit paano nakita ko na nag-improve na sila uhm kumpara sa mga ah karakter na ginampanan nila before.
Oo. Mhm. Mhm. Oo. Kumbaga nagustuhan mo na rin talaga sila at hanggang ngayon ba sila din pala yung inaabangan mo ba yung mga pelikula nila?
Oo. Eh, feeling <breath> Ay naku siguro eh, <gasps> medyo hindi ko pa bini hindi pa ako ready panoorin yung sequel eh, kasi baka magaya ko eh di ba. Meron siyang sequel no'ng ano eh, no'ng 2024 pinalabas na. So, hindi ko pa ano siya, hindi ko pa siya pinapanood kasi baka kung anong mangyari do'n at baka ma bumili ako ng ticket eh <chuckles> at humabol din sa ibang bansa, ganyan na dahil nga yung yung plot nun humabol si Alden do'n sa pinuntahan ni Kathryn Bernardo.
<chuckles> <hiccups> <breath> Oo. Mhm Oo. Ang cute-cute naman nung iyong pagkahilig sa pelikulang 'yon. Nakakatuwa, at ayan! di ba. Nakilala mo din ba yung direktor ng pelikulang 'yon? Sa tingin mo, talaga ba nag-stand out siya do'n sa pagkakadirek niya nung pelikulang 'yon?
<chuckles> Yun nga. Ah, siguro sa'kin, <gasps> um, hindi ko naman siya kilala talaga as yung manglilikha 'no? <gasps> Um, pero maganda yung direksyon ng pelikula, naipakita din niya hindi lamang yung ano <gasps> yung love story ni ano 'no, ni Alden at ni Kathryn, pero yung mga struggles nung mga ano, <gasps> um, OFW dun sa Hong Kong, kasi yung setting 'non, <gasps> um, sa Hong Kong siya ginanap. Kaya yun, um, siguro laking saludo ko 'no, <gasps> sa direktor ng pelikula.
Mhm. Mhm. Ah, oo. <gasps> Ah, <tsk> pagkakakilala ko si, <gasps> ah, Catherine Joyce Molina ang kanilang direktor at iyan, kung ikaw kaya ang magiging direktor 'non, ano ang gusto mong baguhin sa pelikulang yun or may maidadagdag ka ba sa ending? <chuckles>
<laughs> Siguro ang ano, ang idadagdag ko 'no, ay isa-suggest ko na ano, kay Direk Cathy o kung sinuman yung writer 'no <gasps> ng Hello Love, Goodbye <gasps> yung tipong, <gasps> um, pag-uusap nila. Bakit 'di nila sinubukang mag long-distance relationship 'no? <gasps> Um, kasi doon parang <gasps> naghiwalay sila kasi <gasps> ano, eh, parang ayaw na nila ng long-distance relationship. <gasps> Eh, paano kung sinubukan nila? <gasps> Ano kaya yung mangyayari? <gasps> Ano kaya yung struggles nila at kaya <gasps> magkapagtagumpayan ba ka nila iyon? O tama ba talagang naghiwalay na lang sila <gasps> bago umalis si Kathryn sa Hong Kong?
Mm, totoo ang nabanggit mo at <gasps> eh 'yan pa. Kumbaga, 'yon nga, kasabayan 'yan ng mga panahon na <gasps> nag-mo-move on ka sa past relationship mo. Eh, ayan, kung sa tingin mo ba talagang kailangan na alam mo 'yon, minsan mayro'n kang paboritong pelikula para makatulong kung ano man 'yong, <gasps> pinagdadaanan mo sa kasalukuyan?
<chuckles> <laughs> 'Yon nga, mm. Naku, sa tingin ko, <gasps> um, hindi naman sa kailangan 'no. Pero, siguro malaking tulong siya. Kasi sabi ko nga, dito ko nakuha 'yong closure na hinahanap ko. Kung wala 'yong pelikula na 'to, <gasps> siguro medyo tumagal din yong panahon para matanggap ko na, <gasps> kung bakit hindi kami nag-workout. Kasi dito sa pelikula na 'to, <gasps> napakita yung mga point of view na siguro, <gasps> pilit kong hindi tinitignan. <chuckles> Kasi medyo mataas 'yong emosyon ko 'no, siyempre galing breakup, mataas pa 'yong emosyon. <gasps> Minsan, pilit kong hindi iniintindi 'yong mga point of view ng iba kasi ang sakit eh, sakit ng dinadamdam ko eh. Pero dahil sa pelikula na to, nakita ko na hindi rin pala madali, 'yong pinagdaanan ng partner ko. Mahirap din naman palang iwanan 'yong relasyon para sa pangarap.
Hmm. Mm. Mhm. Naku, nakakalungkot din actually yung mga napagdaanan mo at yun nga at least nakatulong yung pelikula sa'yo, at eto, napapansin mo 'di ba pagka may mga pelikula may mga kasama 'yang kanta eh. May tumatak din ba sa yung mga kanta habang alam mo 'yon, sa ha sa pelikulang 'yan?
Iba nga. <chuckles> Ano? Yun nga, oo. <gasps> Uy, si ano ang
Na-LSS ka ba nyan? <chuckles>
Oo na-LSSe ako sa ano, sa December Avenue 'di ba tipo kita mo December Avenue pa 'yong kumanta 'yong parang puro hugot songs. So 'yong kanta nila dito 'yong "Kung 'Di rin Lang Ikaw", kasama pa si Moira 'di ba, ano pa sila, tandem pa sila talaga 'yong mga marubdubin na singer. Uhm ayun lagi ko napapakinggan 'yon saka min minsan nga iniilagan ko na 'yong kantang 'yon eh, kasi naalala ko 'yong sakit eh <chuckles> imbes na makamove-on ano pa eh nare-remind ako na 'yon ang nangyari sa amin, ganyan.
Mhm. <laughs> <gasps> Oo. Mhm, eh ayan. Since paborito mo 'yang pelikulang yan at may mga sequel nga yan 'di ba? Eh kung ikaw ba sa iba ikaw ang sa part ng isa sa kanila si Kathryn or si Alden? Sino ba ang pipiliin mong ka-partner na artista? <laughs>
Mhm. Oh 'yan, okey. <laughs> Naku, gusto ko ako kasi parang nakikita ko yung sarili ko kay Alden eh, ganyan. So, gusto ko gusto ko si Kathryn di ba? Okey naman ako kay Kathryn pero siguro, ano natin ah gawin nating AlDub nation 'no? <laughs> Ilagay natin si ano, si Yaya Dub, si Maine Mendoza. Kung kung siya man ang gumanap bilang Kathryn oh, okey din kasi bilang nostalgic naman talaga yung AlDub.
<laughs> Mm. Oo, I see! <laughs> Mm-mm, naintindihan ko 'yan nabanggit mo. Eh, lately ba meron ka bang nagugustuhang mga pelikula or mga panoorin?
<giggles> Ah siguro, ang gusto ko yung ano, yung "Lasting Time" ni ano, ni Sue Ramirez tsaka ni JM De Guzman. Kasi 'yon parang may tinalakay silang Alzheimer's disease or may tinalakay silang mental health problem na parang bihira lang matalakay 'no, at bihira lang maintindihan kaya parang naintriga 'ko at gusto ko din talagang, um, himay-himayin yung mga eksena do'n sa pelikula na 'yon.
Hmm. Mm. Oh, I see! So yan ba nababanggit mong pelikula para ba siyang alam mo yun, dec documentary din? Or anong type of movie ba
Oo hindi. A actually talaga ano, pelikula lang talaga siya, para siyang may tinampok niya yung ano, yung um, yung sakit ni JM De Guzman na ano parang nakakalimot siya 'no, tapos parang ah, yung asawa niya, yun yung pong asawa, fiance niya, hindi siya maintindihan. Akala niya na naglalasing lang, akala niya nag ah, bibisyo lang, pero yun pala meron ng pinagdadaanan mentally. Tapos, since di niya naiintindihan, parang yun pa yung naging hudyat para tapusin niya yung relasyon.
Hmm, mm. Mm. Kumbaga ganun ba siya parang, alam mo yun, parang documentary na ginawang pelikula? Kumbaga kasi, parang ganun yung nagiging kuwento niya about sa Alzheimer's. Eh mabalik nga tayo dun sa paborito mong pelikula, ah, <laughs> oo. Eh 'yan, kumbaga naikuwento m mo din ba yan, yang pelikulang yan at
Hmm. Actually hin Oh sige, yan. <laughs>
alam mo yun, na naire-relate mo sa nangyari sa'yo dati. Naikuwento mo ba yun sa ma mga iba mong kakilala, other than dun sa yun nga nakasama mong noong nanood?
Oo. <gasps> Oo naman, siguro, puwede na nga akong maging ano eh, <gasps> maging, endorser 'no, baka pu pwede na akong maningil ng bayad, kasi talagang <gasps> since, ramdam na ramdam ko talaga 'yong bigat ng kwento, 'yong, um, <gasps> acting ng mga artista, pati 'yong soundtrack, 'no. Ako na mismo 'yong nagkukuwento sa mga kilala ko, <gasps> "Panoorin niyo 'to." Alam mo, <gasps> kasi relate na relate ako. <gasps> Ang dami kong lessons na nakuha. Dito ko natutunan talaga na <gasps> mag-let go ng mga bagay na hindi naman para sa'kin.
<laughs> Mm. Mm. Oo. <gasps> Eh ayan, ano ba namang maipapayo mo? Kasi minsan, mayro'n talagang alam mo 'yon, na nanonood ng pelikula na sobra na talaga naaapektuhan ng mga pelikula. Halimbawa, 'yong mga pamangkin mo, lumapit sa'yo, na <gasps> talagang nagiging masyadong emosyonal sa pinanonood. Ano bang masasabi mo diyan, anong maitutugon mo?
Ay, okey. Mm. Mm. Naku, hindi naman ano <gasps> hindi naman siguro masyadong masama 'no, kung <gasps> kung marubdubin ka at talagang damang-dama mo, feel na feel mo 'yong eksena ng pelikula. <gasps> Pero dapat, malinaw sa'yo 'yong, <gasps> um, linya sa pagitan ng piksiyon at realidad. <gasps> Kasi hindi puwede talagang tambayan natin 'yong mga <gasps> istorya na 'make believe' lang. <gasps> Mayro'n tayong sariling buhay, 'di ba. <gasps> So, kung sobrang apektado ka ng pelikula, dapat <gasps> suriin mo kung saan naggagaling 'yong emosyon mo. <gasps> At saka dapat, hindi naaapektuhan talaga 'yong personal mong buhay. <gasps> Kasi, baka naman <gasps> nag-aaksaya ka ng panahon sa lungkot 'no, <gasps> eh eh gawang pelikula at gawang-isip lang naman 'yong pinanood mo.
Mm. Hmm, mm. Kaya nga kaya nga. <gasps> Kumbaga, maganda 'yang nabanggit mo. Kumbaga, gawin na inspirasyon, ang mga napapanood na pelikula at makakuha ng aral. <gasps> 'Yon ang pinaka-importante. At oo, ayan, maraming-maraming salamat sa'yo, ramdam ko 'yong nararamdaman mo no'ng mga nakaraan <gasps> at maraming-maraming salamat sa nakuwento mo.
<chuckles> 'Yon, oo. 'Yon na nga, oo. <chuckles> 'Yon na nga, hmm. Maraming salamat din. Hanggang sa muli, <gasps> paalam.
Paalam.